อืม ได้เลย ค่ะ ต้องบอกว่ามันเป็นความล้มเหลวแบบ ล้มเหลวแบบครั้งแรกของเราในเรื่องการประกอบอาชีพการงานของเรานี่แหละค่ะ ก็คือเรื่องมันเริ่มมาจากที่เราอะค่ะได้เข้า ได้มีโอกาสได้รับ
<chuckles> อ่า อา ครับ
โอกาสเนาะเข้าทำงานในองค์กรแห่งหนึ่ง ซึ่งองค์กรแห่งเนี้ยมันก็เป็นแบบอารมณ์คล้าย ๆ สตาร์ตอัป แต่ว่า เอ่อ ประกอบ หมายถึงประกอบธุรกิจ ทำธุรกิจ ตั้ง จัดตั้งบริษัทมาได้ประมาณแบบเหมือนกับ 10 กว่าปีแล้วนะ อืม
อา อา ครับ อืม ครับ แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงครับ?
คือเราเข้าไปทำในแผนกแผนกหนึ่งเนาะ เอ่อ แผนกนั้นมันก็มีแบบเหมือนกับพนักงาน ก็คือเราแค่หนึ่งเดียวเนี่ยที่แบบเหมือนกับทำรับผิดชอบงานทั้งหมดในแผนกนั้น ใช่ค่ะ
อืม อ๋อ คือเหมือนกับคุณทำหน้าที่ในการดูแลในส่วนงานของหน้าที่ของคุณเนี่ยเพียงคนเดียวเลยใช่ไหมครับ?
อืม ๆ อืม ๆ ๆ ใช่ ถูกต้องเลยคุณ แล้วคุณรู้ไหม คือแบบเหมือนกับปริมาณงานที่เราได้รับแต่ละวัน หรืองานที่เราได้รับมอบหมายในแต่ละวันน่ะค่ะ มันมีแบบล้นพ้นเหลือเฟือมาก เออ ใช่
เออ ครับ อืม โอ้โฮ เรียกได้ว่าถาโถมประเดประดังเข้ามา เข้าที่คุณคนเดียวเลย เออ
เออ คือ ถ ใช่คุณ คือถ้าเป็นเงินคือเรารวยไปแล้วนะ เออ เออ เออ เป็นตัวเงินน่ะ เออ เรา เราคงจะรวยมาก ๆ อะ เออ แต่เนี่ยก็แบบนั้นแหละ ไงมันก็คืองานอะเนาะ ทำเท่าไรก็ได้เท่านั้น หมายความว่าที่เราพูดว่า "ทำเท่าไรก็ได้เท่านั้น" หมายความว่าเราทำมาก ทุ่มเทมมาก แต่ว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้รับโอทีจากการทำงานเนาะ อันนี้คือ 1 แล้ว แล้วก็
อ๋อ ถ้าเปลี่ยนจากงานเป็น เป็นเงินถูกไหมครับ? เออ ครับ อืม อืม อ๋อ ครับ หนึ่ง
เอ่อ เวลาเรามีปัญหาหรือว่ามีอะไรเนี่ย หัวหน้างานของเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานที่ดี ที่คอยซัปพอร์ตลูกน้อง อืม เดี๋ยวค่อย อืม
อืม อ๋อ คือเหมือน เออ ๆ ๆ เกิดอะไรขึ้นครับ?

เราลาออกเลยคุณ
อ๋อ ลาออกเลย เออ ครับ
เออ ใช่ เรารู้สึกว่า เนี่ยคือความล้มเหลวแบบเหมือนกับ มันเป็นความล้มเหลวซ้ำซ้อนก็ได้เนาะ เรามีความรู้สึกว่า เออ เรา ไม่งั้นเรา เราคิดว่าถ้าเรายังอยู่เราก็คงจะวน ๆ อยู่อย่างเงี้ย แล้วเราก็จะต้องแบบเหมือนกับเจอกับความล้มเหลว ในเรื่องของการดูแลร่างกายเรา ดูแลจิตใจเรา เราก็เลยแบบเหมือนกับจัดการลาออก โดยที่แบบเหมือนกับเรายังไม่มีงาน งานรองรับเลยนะ เราลาออก เออ ใช่ เราลาออกเลย ใช่ ค่ะ อืม อือ ๆ ๆ
อ๋อ ครับ ครับ อ๋อ รองรับเลย ใช่ไหมครับ ที่ออกมา เออ แล้วคุณมีวิธีที่จะจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นอะครับ แล้วเริ่มลุก ขึ้นใหม่ยังไงครับ?
อืม <tsk> คือเราก็ ก็ยอมรับความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้น แต่ถามว่าเราอะจะล้มเลิกที่จะเดินหน้าต่อไหม เราไม่ล้มเลิก ก็คือเราก็ลุกขึ้น หมายความว่า เราก็เริ่มมองหางานใหม่ ๆ หางานที่แบบเหมือนกับอะไรก็ได้ที่จะสามารถทำให้เรามีรายรับเข้ามาได้ ไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบเหมือนกับ อา โชคดีที่แบบเหมือนกับเราอะ อ อ ไม่ ไม่ลด ลดในเรื่องของความพยายาม ใช่ไหม
อืม โอ้โฮ เออ ครับ อ๋อ ครับ ๆ โอ้โฮ ครับ เออ ครับ
แล้วเราก็เจองานงานหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นประมาณแบบเหมือนกับ 3 สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์ถัดมาอะค่ะ เออ ใช่ แล้วเรา แล้วงานที่เราเจอ ได้ ๆ เจองาน แล้วแบบงานที่เราเจอก็ดีมาก ๆ เลย แบบเหมือนกับเป็นงานที่ดี ไม่ ไม่ทำให้เราแบบเหมือนกับเครียด แล้วก็เป็นงานที่ยืดหยุ่น เออ เรา เรามีเวลาพาคุณ แม่ ไปดูต้นไม้ บางเวลาคุณแม่ไป ไปทานข้าว พาท่านไปไหน เออ มันก็ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งเรื่องของ อืม
อา ๆ ๆ เออ เกิดอะไรขึ้นครับ ก็ อ ได้รับงานไหมครับ? เออ เออ ดีมาก ๆ เครียด เลยก็มี เออ ครับ โอ้โฮ เออ ครับ เรียกว่าเป็นการลุกขึ้นมาใหม่ จากการที่เจอกับเหตุการณ์ หรือความล้มเหลว ในเรื่องของ เรื่องสุขภาพจิตเนาะ แล้วก็จากการทำงาน อย่างงี้ครับ คุณมีมุมมองเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงอะครับ? หลังจากที่ลุกขึ้นมาได้
ใช่ ใช่เลย